باكلمه، بس عارف يعني كُلّ فين وفين، لإن صعب إن أنا أو مش مش كُلّ فين وفين لأ، ك باكلمه، بس هي ما بتفرق أو اللي بيختلف إن أنا طبعًا لمّا باشوفه بيبقى أحسن، ففعلًا لمّا بننزل لمّا هو ب ساعات بينزل إجازات من الشغل بتاعه وكده، عايز أقول لك بننزل وبنتمشى.
آه. اهم. يعني أنت شايف إن أنت التواصل وجهًا لوجه بيبقى أفضل من الوسائل الحديثة دي اللي هي الواتس مثلًا والماسنجر وكده، آه.
طبعًا. آه طبعًا، طبعًا ده أحسن، يعني على الاقل أنا باقدر أشوفه، وأقدر إن أنا أشوفه كده، ونقعد نفتكر وكده، ففعلًا لمّا بينزل إجازة وبتاع وكده بناخده، باخده يعني وبننزل إيه، بننزل نخرج بقى، ممكن نخرج أماكن كده معيّنة، فنقعد بقى نتكلم.
أيوه. إيه الأماكن المعيّنة دي، قُل لي إيه، أماكن زي إيه مثلًا؟
يعني أنت عارف طبعًا وسط البلد في مصر هنا، آآ مثلًا ممكن المعادي، آآ ممكن مثلًا
حلو. أكيد جَوّ مصر كويس وممتاز، آه.
آه، آه مدينة نصر كده، فالفكرة مش في المكان بقى، الفكرة إن إحنا ال الذكرى نَفْسَها إن إحنا لمّا نخ نقعد نفتكر، نقعد نضحك، ونتبسط تمام، يكفي بس إن أنا يعني عارف إن أنا اللي كسبته من ال من الذكرى نَفْسَها أو فتي ز كسبته من الحضانة والوقت والأكل والكلام ده هو ابن عمي، وأفتكر إن أنا كسبت كمان، إن أنا حبيت أكلة كانت بسيطة، يمكن لو حد مثلًا بَصّ لها دلوقتي يقُول لك يا عم إيه يا عم الأكل ده؟ إيه الحاجة دي؟ بالنسبة لي دي حاجة كبيرة أوي، بالعكس عايز أقُول لك دايمًا طعم الفطير بالسُكّر من المحلّات اللي هي بتعملُه دي مخصوص بيبقى مختلف تمامًا، وبيبقى ليه طعم مختلف، بالذات لو هو سخن كده وبتاع، أنا أنا
أيوه، اهم. أيوه. اهم. أيوه. جميل. أيوه. يعني مثلًا لو في البيت اتعمل الفطير وكده بيبقى ل مختلف وعن الفطير اللي أنت كنت بتشتريه من الشارع؟ طَب إيه وجه الاختلاف، يعني ما هو ده فطير مثلًا بسُكّر وده فطير بسُكّر، إيه الوجه الاختلاف بقى؟
آه. آه طبعًا. العجينة، العجينة بتكون خفيفة، ليها طعم كده مختلف فاهم، لمّا يتحط عليها سُكّر كده بُصّ، يعني عارف أنت عايز أعيّشك معايا الحتّه دي كده، <tsk> عارف أنت لمّا تجيب الفطيرة كده وتحط عليها سُكّر، أنت فاهم، وت وتقفلها، السخونيّة بتخلّي السُكّر يمسك فيها، فلمّا تبرد عايز أقُول لك رغم إن هي حتى لمّ آه، رغم إن هي لمّا تبرد السُكّر بيمسك وبيجلّد فيها بتحس إن طعمها برضه حلو، مش وِحِش خلّي بالك، بس طبعًا وهي سخنة بقى وبتاع وال والسُكّر كده يعني حاجة رائعة، حاجة رائعة بجد، يعني ذكرى ما أقولكش، مرتبطة عارف أنت اللي هي فك فكرة إن هي مرتبطة بالأكل نَفْسُه، فدي حتّة حلوة إن هي خلِّتني حبيت أكلة، يمكن تبان بسيطة، بس أنا لحد دوقتي لو أنا كلتها يمكن منين كُلّ فين وفين، لو كلتها كُلّ يوم مش فين وفين بقى، أنا ما عنديش مشكلة أشبع منها، مش هاشبع منها
اهم. أيوه. ماشي، <chuckles> ماشي. أيوه. أيوه. ياه! ده أنت فاكر التفاصيل. اهم. أيوه. اهم. أيوه. أيوه، أيوه. اهم. يعني أنت شايف إن الأكل ممكن يكون سبب في آآ صُنع ذكرى قوية ممكن تأثّر في نَفسيّة الإنسان آآ، سواء إذا كانت الأكلة دي بسيطة، أو أكلة كبيرة، والمحل اللي انشَرَت مِنّه، يعني أنت شايف إن فعلًا الأكل بيبقى بيبقى زح بيسيب أثر كبير في نَفْس ال البني آدم وبيسيب ذكرى كويسة؟
طبعًا. طبعًا، طبعًا.

آه، آه. كنا حتى ال الفطيرة التالتة دي كنا نقسّمها أنا وهو، يعني كنا دايمًا أفتكر كنا ناخدها كده سواء هو اللي جابها أو أنا، كنا نقسّمها ما بيننا بس واحد يشتري واحد زي ما بيقولوا إيه يدفع تمنها، لإن إحنا كنا بنجيب من المصروف بتاعنا، فالمهم إيه؟ فالمهم بعد أمّا نجيب الفطير نطلع بقى في الشارع اللي بعدُه نخش في الشارع اللي قُدّامه بقى عشان نخُشّ الحضانة، نوصل الحضانة كانت بتنزل لها بسلِّم كده لتحت، وكنا ننزل ونفضل بقى قاعدين، تيجي بقى الفسحة أو تيجي في النُصّ كده وقت نطلَّع بقى الأكل، فدايمًا دايمًا طول عمري أول ما أجيب فطير كده اللي هو عارف الفطير بالسُكّر ده، مش اللي هو الفطير العادي، لأ فطير بالسُكّر، فكنا دايمًا كده إيه، لمّا نجيب فطير بالسُكّر لحد دلوقتي لمّا أجيب فطير بالسُكّر وأجيب الح الأكلة دي، يعني لحد دلوقتي ممكن أحبها، أفتكر بقى الذكريات، يعني أفتكر من قيمة فترة كده كنت جِبت، فكنت قاعد كده مع أصحابي على ال يعني الcafe كده وبتاع، فقاعد قاعد باكل، فحسيت إن أنا بارجّع ضهري لورا كده وبافتكر بقى الذكريات
<laughs> تمام. أيوه. اهم. جميل. أيوه. تمام. تمام. اهم. أيوه، أيوه إمم. تمام. جميل، جميل. آه. يا ترى كانت الفطيرة برضه بالسُكّر، والَّا كانت فطيرة مثلًا حادقة أو مالحة أو كده؟ إمم.
آه، كان فيه بالجبنة كان فيه بالجبنة القديمة فطير بالجبنة القديمة، هو كان دايمًا يحبها أنا ما كنتش أحبها، يعني عارف أنت ما ما كنتش باطيقها لأ، أنا كنت أحب بالسُكّر أو العسل، أو الإيه ال المربى، كنت أحب المربى جدًا، جدًا. فاهم، فكنت أجيبها، ف لحد دلوقتي لمّا باجيبها، باجيب الفطيرة دي بارجع بالذكريات كده لورا، <tsk> فاهم، وأحس إن أنا إيه؟ عايش بقى اللحظة كده، اللي هو ياه، أيام، عارف ذكرى كده مرتبطة معايا.
<laughs> أيوه. أيوه. أيوه. أيوه، أيوه. مفهوم. إمم. طَب يا ترى أنت يعني <laughs> تحب تكرَّر مثلًا التجربة ديَّة مثلًا تزور الحضانة وكده، طبعًا مش هتزورها أكيد علشان تكون طالب فيها والَّا كده يعني، تزورها مثلًا بحيث إن أنت تاخد صاحبك آآ، ده وتروحوا تقعدوا هناك مثلًا، وتفتكروا الذكريات دي، هل بييجي في بالك كده ممكن تعمل كده والَّا إيه؟
آه. ابن عمي آه.

هاقول لك لأ، هو ابن عمّي يعني هو مش صاحبي هو كان ابن عمّي آآ وبرضه صاحبي برضه في نَفْس الوقت على فكرة برضه يعني، إحنا أخوات وأصحابه وكل حاجة آآ هي بالفعل الحضانة هي كانت حضانة هافهِّمك بقى هي كانت حضانة الصبح ماشي وبالليل كانت عيادة. يعني عارف أنت آه، عيادة طبية آه، عيادة ط عادية عيادة دكتور عادي جدًا أنت فاهمني، ففعلًا كنت بازورها وأنا كبير عشان كان في هناك دكتور إحنا كنّا عارفينه فكنّا دايمًا بنروح إن إحنا نروح هناك، فافتكر بقى إن أنا لمّا كنت باخُش عنده كده أند أنت فاهم، هو كان كانت عيادة وكان في مثلًا اللي هي زي كراسي وكده الكراسي دي كانت بتتلَم آخِر اليوم وطبعًا تتقلب إيه، لعيادة طبيعي بس طبعًا الأجزاء بتاعة ال المستشفى نَفْسها اللي هي قصدي اللي إيه، الأجزاء اللي إحنا كنّا بناخُد فيها ال الحضانة لوحدها م بعيدة عن طبعًا الغرفة بتاعة الدكتور.
اهم. تمام. جميل. ياه! عيادة طبية؟! آه، يعني أيوه. اهم. أيوه. إمم، أيوه. آه، يعني ده م ده مستقلّة الحضانة كانت مستقلّة والعيادة دي مستقلّة لوحديك آه، تمام.
آه، بالضبط، بالضبط، العيادة نَفْسها كانت ل بتتقفل وكل حاجة، فافتكر لمّا كنت باعدّي من هناك وأروح فكنت إيه، كنت اعدّي كده يعني أخُش م أخُش مثلًا للدكتور فافتكر كده إن أنا أبُصّ يمين كده أو شمال ألاقي بقى ال ال التخته اللي كنّا بنقعُد عليها وكده، فافتكر بقى أرجع كده للذكريات فكان إحساس بيبقى جميل، ففعلًا رُحنا رُحنا ولحد دلوقتي بنعدّي من نَفْس الشارع ومُجرّد بس ما أعدّي من نَفْس الشارع كده هو الحضانة كانت تحت دي وكان في جامع من فوق لمّا كنت أصلّي أطلع أصلّي في الجامع كنت أفتكر بقى الذكريات كده. آآ عايز أقول لك
جميل. جميل. اهم. جميل. طَب يا ترى إيه الأثر اللي ساب فيه س سابت الذ الطفولي الطفولية البريئة اللي أنت بتتكلّم عنها دي فكر فكرة ابن عمّك وال والفطير والشارع اللي كنتم بتعدّوه والمحل اللي أنتم كنتم بتشتروا منّه والفطيرة اللي أنتم كنتم بتقسموها سوى ومين اللي كان يدفعها والخلافات البسيطة اللي بتحصل بين الأطفال دي مين يدفع ومين ما يدفع يا ترى إيه الأثر العميق بقى اللي اللي سابته في نَفْسيتك ال الذكريات الجميلة في الطفولة دي؟
آه. آه. اهم. سؤال سؤال جميل أنا فعلًا كنت جاي لك فيها، في الحتّة دي فعلًا آمم، عايز أقول لك، أنا حرفيًا الحتّة اللي مأثّرة فيَّ ال علاقتي بابن عمّي
حبيبي، اهم. اهم. آه.
إن هي آه، لحد دلوقتي يمكن آه، م هو بعيد عنّي وبتاع ويمكن هو بسبب أثر شُغله إن هو غصبٍ عنّه لازم
طيب بعيد عنّك ليه، فين يعني هو مش موجود لسه، لا زال موجود جارك مثلًا أو جنبك أو كده؟
لأ، لأ، هو موجود، موجود بس في وظيفة وظيفته نَفْسها يعني بتأهِّله أو مِأهِّلاه إن هو مش هيقدر إن هو يقعُد في البيت كتير، لإنها في بيت عيلة عمومًا فاهم. فيعني
طَب ما فيش مثلًا وسيلة للتواصل بينك وبينه تانية، يعني مش شرط تتقابلوا مثلًا ما فيش مثلًا واتس مثلًا، ما فيش ماسنجرممكن تكلّمه فيه أو تتواصل بيه معاه تاني بحيث إنّكم تسترجعوا التذكيرات دِيّة؟
آه، باكلِّمه. باكلِّمه.